Ja, sag mir.
Also, ich finde ich finde diese Extrawünsche gar nicht schlimm. Also, letztendlich ist das ja deren deren der also, die die haben ja etwas davon, wenn die den Gast glücklich machen, weil wenn die den Gast glücklich machen, dann haben die einen zufriedenen Kunden, der immer wiederkommt. Das heißt, die machen die machen ihren Profit damit. Die haben was davon, wenn die wenn die dich glücklich machen und, ähm, zum Beispiel, was du gesagt hast ähm, w was ich zum Beispiel jetzt ich weiß, Bier zur Pizza, äh, ist genauso schlimm eigentlich, aber es ist wenigstens nichts sü nix Süßes so, ne? Oder Wasser wäre ja auch 'ne Möglichkeit, also, alkoholfreies Bier, meinte ich, ne? Oder Wasser oder so. Oder oder man geht so, äh, Dinge essen, wo vielleicht jetzt nicht so unbedingt 'n Rotwein dazu muss oder es also, ich bin jetzt ehrlich gesagt gar kein so großer Fan von veganem Essen, aber es gibt ja auch sehr gute vegane Restaurants, die sind ja immer gesund. Genau.
Stimmt. Ja. Äh, ah. Ja, das stimmt. Das ist das ist wahr. Allerdings, wo ich wohne, <laughs> das ist, ähm, in den Südstaaten von USA, und das Essen ja, aber das Essen ist schrecklich. Die essen s <laughs>
Ah, cool. <laughs> Ja, das glaube ich. <laughs> Ja.
Oh Gott, es ist du musst äh, wir müssen hier noch doppelt so sehr aufpassen, weil die frittieren vieles und dann ich ich weiß gar nicht ich habe schon mal zum Beispiel, die machen Salate teilweise dazu. Und das kam mit so 'ner dicken weißen Soße. Und da habe ich gesagt:„“ Ja, genau. <laughs> Oh.
Ja. Ja, kenne ich ja, Coleslaw, diese <laughs> Ja.
Ähm, und da habe ich gesagt: „Kann ich, äh, Oil and Vinegar haben, was Italiener machen?“ Und die Frau guckte mich an: „Wie bitte?“
Mhm. Ja. <laughs> Oh, Gott.
Das die die dachte, ich bin irgendwie vom Mars. Sag mal. Und da da fängt das schon an, dass ich Ah, da muss ich diese weiße Soße essen, dieses Thousand Island Dressing. Ah, das ist das macht den ganzen Salat ungesund. Ähm. <chuckles>
Ja. <chuckles> Mhm. Ja, da kr brauch man auf jeden Fall keinen Salat. <laughs>
<laughs> Genau. Da esse ich lieber ’n Paniertes, was weiß ich, Stück Fisch oder so was. Und das ist das ist so ein das ist 'ne richtige Herausforderung hier. Ähm, und manchmal denke ich einfach, äh, wir wir sind dabei, so bestimmte Restaurants auszusuchen. Aber es läuft darauf hinaus, dass wir irgendwie unsere Trips ein bisschen reduzieren. Und
<chuckles> <chuckles> Ja. Ja, aber das wäre ja sehr schade. Würdest du sagen, dass der dass das Essen gehen bei einem Restaurant jetzt, äh, einer der großen beziehungsweise der größte Teil, eures Trips ist?

Ja klar, wenn man dann wenn man dann so schnelle Kalorien, grad so Pommes und so, am am Tag davor gegessen hat, dann dann ist halt nix mehr über, ne, von der Energie am Ende. <chuckles> Ja, klar.
Und <chuckles> Nein. <chuckles> Und es ist fettig und, äh, wir sagen immer Pommes frites <chuckles> oder Pommes. <chuckles> Und die die waren sehr Pommes frites waren sehr stark damals, wo ich Kind war. Ich habe so viel Pommes frites gegessen, oh mein Gott. Und das ist immer noch so in mir drin. Ich versuche manchmal, das wirklich abzuschalten. Ich mache es auch nicht während der Woche. Ich koche sehr, sehr gesund, sehr viel Salat und, ähm, aber diese Trips, ich ich denke manchmal schon daran, diese Trips nicht mehr zu machen. Ich habe bald keine Lust mehr. <chuckles>
<laughs> Mhm. Mhm, ja. Ja, das <chuckles> Ja, das ist aber richtig blöd, weil diese diese Trips sind ja auch was, was den Alltag was man wo man dann ja mal 'n bisschen vom Alltag wegkommt, wo man dann 'n bisschen abschalten kann vielleicht und ich glaube, das ist was, wo wo du auf jeden Fall dran arbeiten kannst, wenn du wenn du's hinkriegst, dass du auch dort an den Trips gesund lebst. Weil ich <snorts> ich glaube, dass es relativ es ich sage jetzt nicht ein also, ich möchte jetzt nicht einfach sagen, weil es ist nicht einfach, aber ich glaube, wenn man sich da 'n bisschen anpasst, kann man da auf jeden Fall, äh, viel machen. Also, erstmal der Alkohol den Alkohol kannst du ja nicht schönreden. Es gibt keine Möglichkeit, wie Alkohol nicht ungesund ist, ne?
Oh. <chuckles> Ja. <chuckles> Nein, auch Wein nicht. I mean it die die Italiener schwärmen von ihrem Wein, ein Gläschen Wein, und die Franzosen auch. Aber, äh, da es ist irgendwo langfristig gesehen nicht gut. Und, ähm, ja, aber weißt du, da fängt das Problem schon an. Wenn wir dann unsere Wochenendtrips machen und wir gehen wir müssen dann ja essen gehen oder wir wir das machen wir nicht. Wir mögen gern irgendwo in ein Restaurant gehen. Und dann, was soll ich zum Essen bestellen? Ich bestelle zum Beispiel eine ganz tolle Pizza und dann bestelle ich mir 'n Diet-Coke, um den das passt irgendwie nicht. Siehst du, da fängt das schon an. Du, da dazu gehört ein Glas Rotwein. <laughs> Und <chuckles> it und ich habe keine Lust oder so 'n Eistee trinken zu meiner Pizza. Ah, das nein, <chuckles> da da ich streike einfach. <chuckles> Oh. Ich habe schon ja, sag mir.
Ja. <snorts> Genau. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Das stimmt, da hast du recht, ja. Da das verstehe ich sehr gut, ja. <chuckles> <chuckles> Ja. <chuckles> Ja. <chuckles> Also, was mir da Ja, witzig. Ja.
Äh. Was ich schon überlegt habe, ist, dass ich vielleicht bei der Bedienung sage, zum Beispiel, ähm, dass ich das Essen 'n bisschen äh, dass ich zum Beispiel keinen Speck da drauf haben will oder Bacon und all diese Sachen. Äh, oder ich will's gegrillt haben und nicht da paniert. So, das habe ich mir schon überlegt, aber das sieht auch immer blöd aus, wenn ich da so mit meinen Extrawünschen ankomme. Ähm, aber
Also Mhm. Ja